Ya, ben o eee, şey hissettiğimi hatırlıyorum. Sonunda! Hayatımdaki en büyük dileğim gerçek oldu. Ben bir ablayım ve benim kardeşim var. Artık kimseyle oyun oynamak için konuşmama gerek yok, yalvarmama gerek yok. Zaten aynı evdeyiz. <chuckles>
<laughs> A, ne güzel! D Hemen elimin altında istediğim zaman oynayabilirim, istediğim zaman sıkıştırabilirim gibisinden, değil mi? <chuckles> Ne güzel. Anladım. Peki Ha, tamam.
Aynen. Aynen öyle. Eee, sonra e t eee, koşa koşa Büşra kankam var. Onun kapısını çaldım sabahın 5'i Dedim ki "Büşra kalk, kardeşim oldu." Büşra'yı aldım, bizim eve getirdim. Eee, annemle, <chuckles> annemle kardeşim, eee, böyle, bekliyorum, eee, kapıdayız. Ablam, ben, Büşra kapıdayız. Sonra babam kucağında kardeşimle geldi. Eee, ve dedi ki "Bakın, işte, bu sizin kardeşiniz." falan. Dedim ki "Kucağıma alacağım." Babam diyor ki "Evladım" Aynen. "Yavrum, evladım, daha küçük bu, hani, daha kıkırdak." a "Yok, alacağım." Neyse kucağıma aldım, eee, ve alış o alış. Hâlâ yani metafor olarak ifade ediyorum, hâlâ benim gerçekten o evrakta imzaladığım gibi sorumluluğumu tuttuğum, hayatta bir şey öğrenmek istediğinde yanında bulunduğum birisidir. <chuckles>
O! <laughs> Ne kadar güzel. Hı hı. <chuckles> Verin onu bana. <chuckles> Hı hı. Hı hı. A! Ne güzel. Ne güzel ifade ettin ve ne güzel bağladın o konuya aslında, eee, o noktadan o noktaya. Eee, evet, ya, kardeşini o aslında, eee, kucağına aldığın o an sanki, böyle, eee, o hakkı, ııı, isteyerek ve kopartarak almışsın gibi, hani, eee, bi uzun zamandır istiyormuşsun da zaten ve gerçekten de güzel bir dönüm noktası olmuş senin için. Peki şu anda, hani, eee, kardeşinle aranda olan bu sevgi bağını ifade etme şekillerin nasıl? Mesela, hani, ablan için az önce yaptığın gibi izin aldığın dönemlerde gidip onun yanı onların yanında oluyorsun ailecek ve, eee, çocukların az da olsa, hani, bakımını üstleniyorsun gibi bir durum söz konusu ya. Kardeşinle de, eee, bu noktada, eee, nasıl gösteriyorsun ona olan sevgisini sevgini ve ilgini? Onu anlatabilir misin biraz?
Hıh. Teşekkürler. <chuckles> Evet. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet.